อืม พอจะเห็นภาพขึ้นมาเลยค่ะ ก็คือคุณย้ายจากคอนโดมาอยู่บ้านกับคุณแฟนใช่ไหมคะ? แล้วของของคุณเนี่ย มันก็เยอะมากกว่า อ่า สถานที่ที่จะเก็บไว้ได้ แล้วตอนเนี้ยคุณก็คิดว่าอยากจะนำของบางส่วนเนี่ยไปบริจาค แต่ก็ไม่รู้จะทิ้งอะไร ประมาณนี้ไหมคะ?
ใช่เลยละค่ะ แล้วต่อให้ถึงทิ้งไป ถ้าสมมุติว่าเราตัดใจทิ้งได้จริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนของมันเหลือน้อยลง เราก็ไม่รู้อีกน่ะแหละว่า เราจะจัดยังไงให้มันแบบ minimal ถูกใจคุณแฟนแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อืม เริ่มเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ อืม อย่างนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า มีของชิ้นไหนไหมคะ ที่คุณรู้สึกว่ามีความผูกพัน แล้วก็ขาดไม่ได้เลยอะค่ะ?
อืม จริง ๆ ของที่เรารู้สึกผูกพันแล้วก็ขาดไม่ได้เนี่ย น่าจะเป็นของที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาตั้งแต่เรายังเด็กเนี่ยล่ะค่ะ คืออันเนี้ยเราต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนน่ะนะคะว่า จริง ๆ มันก็ไม่ได้ของที่มาจากคอนโดเสียอย่างเดียวอะนะคะ พอเราย้ายบ้านมาเราก็เอาของที่เราเคยอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ย เอามาด้วยบางส่วนมันก็เลยยิ่ง ดับเบิล เยอะเลย ค่ะ ทีเนี้ยคุณแฟนเราเขาก็เลยบ่นว่า "ทำไมของเธออะมันเยอะแบบนี้ จริง ๆ อะการย้ายจากคอนโดมาบ้านอะ บ้านน่ะมันใหญ่กว่าคอนโดมันก็ควรจะ" ใช่ ๆ "มันก็ควรจะเก็บของพอแล้วนะ แต่ทำไมพอเธอย้ายมาอะ ทำไมของมันเยอะได้ขนาดนี้" แล้วเขาก็เลยเหมือนแบบไม่พอใจอะ มันก็ เอ่อ กระทบกับความ สัมพันธ์เหมือนกันน่ะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ อืม ค่ะ มันใหญ่กว่า ใช่ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม